Mmm, beda ya Mas, beda. Kalau kesepian di rumah itu
Beda. Apakah jauh sekali bedanya?
beda banget. Kalau kesepian di rumah itu, biasanya aku yang menciptakan sendiri. Dalam artian, aku yang sengaja menyepi gitu kan. Nah, kalo yang kesepian di keramaian yang aku rasain waktu di hostel itu. Itu tuh, aku tidak dalam posisi pengen sendirian. Maksudnya aku pengen, eee, apa ya, pengen bergaul. Tapi, entah kenapa ya, padahal aku sudah berusaha membuka percakapan, berusaha tersenyum, berusaha menyapa. Tapi, tidak terjalin komunikasi sama sekali, di situ.
Oke. Ah, baik. Heeh. Heeh. Oke. Heeh. Heeh. <chuckles> Tidak terjalin. Oke. Mungkin mereka semua pada bulan-bulan tua, Mbak. <laughs> Mungkin. Berarti oke. Oh, iya. Ya apa, gimana?
Ya. <chuckles> Bisa jadi. Aku, nggak me apa, nggak berpikir negatif juga ya, mungkin mereka juga capek, mungkin apa, ada kegiatan lain. Cuma, eee, itu hanya perasaanku saja sih, yang kayak, aduh, aku kok ngerasa kayak, mmm, tidak ada di maksudnya kayak tidak, apa ya, tidak eksis ya, di situ, gitu. Seper seolah-olah kayak, aku nih hantu yang tidak terlihat, gitu aja.
Iya. Iya iya. Iya. Eee, tidak eksis. Wah. Ah. Oke. <laughs> Baik, jadi, bedanya betul-betul kontras, gitu kan. Antara bed eee, kesepian sendiri, dan kesepian diantara keramaian, gitu kan. Jadi, ketika Mbak di rumah, eee, ada ekspektasi Mbak, untuk merasa sepi itu. Mbak memang mungkin mau sepi gitu heeh. Jadi waktu Mbak travelling, eee, Mbak tidak mengharapkan adanya kesepian itu, ya kan. Hal yang hal yang tidak diharapkan, jadi kan, kesepian itu, ketika Mbak travelling. Pada saat Mbak di rumah, mungkin ada harapan bahwa Mbak, eee, sendiri di situ ada waktu untuk sendiri baik. Nah, sekarang saya ingin, eee, tahu lebih dalam, eee, saat Mbak duduk, eee, di ruang komunal, gitu. Seperti di kafe atau pada saat makan-makan bersama, yang ramai itu. Apa saja sih, eee, sinyal nonverbal. Nah, ini sinyal nonverbal itu, seperti isyarat atau gestur tangan, gitu. Apa saja sih, sinyal nonverbal yang Mbak tangkap, gitu, dari orang lain, yang menunjukkan bahwa, eee, mereka itu sebenarnya merasa terisolasi, meskipun, eee, sedang tertawa gitu. Apakah, e ada tatapan mata yang blank, atau ada bahasa tubuh, eee, yang tertutup sepe seperti tangannya itu terlipat gitu. Apakah, e ada yang Mbak tangkap, gitu Mbak?
Iya. Mhm. Iya. Iya. Karena diciptakan sendiri. Mhm. Iya. Benar. Ya. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Seperti apa tuh? Mmm. Mmm. Ah. Ah. Mmm.

Oke, baik jadi, eee, ini lah mungkin kelebihan dari solo traveling ya, jadi kita nggak tertutup dalam satu lingkaran tertentu kan, jadi kita terbuka ke semuanya, gitu. Kalau, eee, Mbak sendiri itu kenapa sih memilih solo travelling ketimbang bersama dengan, eee, teman-teman gitu? A apakah ada alasannya, Mbak?
Mhm. Iya. Benar. Benar. Iya. Sebenernya aku juga pernah ya, eee, traveling dengan orang lain gitu dengan teman. Nah ternyata itu nggak terlalu sesuai sama, eee, preferensiku, karena kayak, eee, ternyata banyak ini ya, banyak hal yang harus disesuaikan gitu, Mas. Kayak kalau dengan orang lain tuh kayak tempat aja kita nggak bisa asal gitu, kayak harus persetujuan yang lain, "Mau nggak disini?" gitu, terus kayak transport pilihan e pemilihan transportasi juga gitu, "Mau nggak naik ini?" Gitu, eee, padahal kalau solo travelling biasanya pengennya kan lebih, eee, hemat secara dana ya, gitu.
Heeh. Hmm. Heeh. Heeh. Baik. Heeh. Eh. Oh. Baik. Oke. Iya. Heeh. Oke. Heeh heeh, baik ba jadi kalau kita kalau yang saya tangkap dari sini Mbak, eee, s ep memilih solo traveling itu karena, eee, ketika kita traveling bersama orang kita, eee, harus lebih lebih nih ya misalnya, lebih mengakomodasi, lebih mengkompromi gitu kan, lebih kita banyak memikirkan, eee, misalnya kita makan siapa yang bayar? Gitu kan, jadi <sneezes> lebih banyak manajemen yang harus kita lakukan. Nah, kalau solo travelling ya, eee, bebas-bebas aja mau kita kelaparan gitu kan. <laughs> Oke, baik baik.
Mhm. Iya. Betul, berkompromi. Iya. Bener. Iya. Bener. Iya, dan kayak bebas ke mana aja gitu Mas, kayak aku hari ini mau ke sini, mhm, iya.
Heeh. Oh iya, itu yang pastinya iya, itu yang paling penting Mbak kan, yang paling penting itu dia <chuckles> mau kemana aja ya, kapan aja kan e
Kegiatannya enggak ada batasan, bener.
nggak ada batasan. Nah saya ingin tahu nih, eee, menurut Mbak sendiri, eee, kesepian pada saat travelling itu, eee, beda jauh nggak dengan kesepian ketika Mbak di rumah, gitu?
Iya. Heeh.